Alam mo hindi ko na talaga mabilang kung parang ilang beses ko ng sinabi na, ah, gagawin ko na 'to 'di ba, para sa sarili ko na mamaya na sisimulan ko to 'di ba? Pero parang laging nauuwi sa parang parehong cycle parang nagpapaliban, nandiyan yung guilt tapos nai-stress tapos biglang maghahabol na naman ng deadline. So ayun, parang feeling ko araw-araw ko siyang hinahabol pero ako mismo parang, ah, ako din 'yon naman yung gumagawa, ako din naman yung may kasalanan. Pero ayun siguro, ah, gusto ko lang humingi ng payo kung pa'no ko ba siya maaayos, ano ba yung mga dapat na healthy habits ko para mapigilan yung mga ganitong pag pagpo-procrastinate?
Oo. Oo. <laughs> Totoo. Hmm, alam mo siguro magandang unang tanungin natin, ano ba yung trabaho na pino-procrastinate mo? Yung tipong ano ba 'yon talaga? Lahat ba, lahat lahat ba ng ano lahat ba ng trabaho, takdang-aralin or gawain pino-procrastinate mo? In general talaga nagpo-procrastinate ka? O may mga specific lang?
Siguro sa sa trabaho, sa trabaho lang kasi wala naman akong, um, kumbaga wala naman akong responsibility outside of work na parang laging may deadline, eh. So 'yon talagang sa trabaho lang kasi parang may lagi akong task na hindi naman sobrang hirap pero parang sobrang nahihirapan lang ako simulan. Halimbawa, sabihin natin na may ginagawa akong report na kaya ko naman siya gawin in 30 minutes pero dahil nga kaya ko naman siyang gawin in 30 minutes parang sa sinasabi ko na, "Siguro mamaya na lang siguro mag gagawa na lang ako ng ibang bagay," hanggang sa nakakalimutan ko na. Tapos ayun, ah, minamadali ko na lang.
Hmm. Mm. Okey, gets 'no. Oo, and ganog eto ga'no ba siya kadalas? Tipong siyempre araw-araw ka ng pumapasok 'no parang 5 days a week ka pumapasok, kung medyo nasa ano ka <scoffs> engineering ba or ano 6 days siguro. Pero sa araw-araw na pasok mo, as in araw-araw mo ba siyang ginagawa? Hindi hindi naman yung tipong mala malalang proc hindi naman yung tipong malalang procrastination, yung tipong pina bukas mo talaga. Pero in general araw-araw mo ba siyang nagagawa ng hindi mo napapansin yung tipong dine-delay mo talaga?
Mm. Ah, hindi naman. Siguro, may mga task din. Kumbaga, hindi lang siya, pagdating sa report, pero may mga, m oo, may mga gano'n din talagang task, na siguro, may mga, may mga due, siguro next week, yung mga due, kinabukasan, pero, alam ko sa sarili ko, na dapat ko siyang simulan early. May schedule nga ako, eh, supposedly, pero parang, ah, 'pag tinitingnan ko kasi yung nasa planner ko, parang sinasabi ko, "Ah, okey, pa, parang madami pa akong puwedeng gawin na iba". So, ayun, hanggang napu-push siya nang napu-push, so, parang minsan oo, talagang oo.
Mm. <laughs> Oo. Ginagawa mo siyang ano, bale Ginagawa mo siyang thesis, 'no. Yung tipong, ah, ino-all night mo yata yung ano, yung mga trabaho. Alam mo, bagong ano ka ba, bagong graduate ka ba or
Oo. Yung mga gano'n. Oo, bagong graduate, oo.
Ay, okey gets. Alam mo 'yon, yung ganyan, ah, normal lang naman. Actually, ano, hindi naman normal, 'no, hindi maganda mag-procrastinate, ah. Hindi 'yon yung pinapayo ko sa'yo, pero, ayokong ayaw ko sanang sisihin mo yung sarili mo, 'no, na, nagpo-procrastinate ka. Kasi kaka-graduate mo lang, 'no, ah, bata ka pa, marami ka pang mae-experience sa buhay mo, 'di ba? Baka mamaya kasi, ah, e medyo fresh pa sa'yo, yung buhay-estudyante. 'Di ba, sa buhay estudyante, ino-overnight yung mga trabaho, eh, yung tipong puyatan, kausap mo pa yung mga ano, ah, barkada mo, ganyan, 'no? Sabay-sabay kayo gumagawa ng thesis or kung anuman, baka naman kasi ano pa siya, ah, tipong nasa system pa ng katawan mo, 'no? Hindi hindi hindi mo pa siya masasabi na, "Ay, nagpo-procrastinate talaga ako", baka lang naman, ah, na gano'n, na gano'n yung nangyayari, kasi, bago pa lang sa'yo, tipong kaka-graduate mo lang, ganyan. Baka nag-a-adjust pa yung katawan mo, sa real world, kung tawagin. Ngayon yung trabaho mo ba
Mm. <chuckles> Mm. Oo. Puwede, oo. Oo. Pakiramdam ko gano'n nga talaga siya, na parang, oo, na siguro, hindi pa din talaga sanay. Siguro, may mga fragments pang naiwan na, na, nag-aaral. Kumam oo, may mga transition din, na talagang bukod sa trabaho, 'di ba, yung parang, ah, mag-isa ka na, 'di ba, may iba ka nang iniisip, tapos natutuwa ka sa suweldo, tapos, ah, na-stress ka din sa mga bayarin. So, siyempre, siguro sabay-sabay din, siguro yung buong transition lang din, siguro.
Oo, yung fragments mo naiwan, 'di ba? Mm. Oo. Sabay-sabay. Oo nga, pero yung trabaho mo naman ngayon is gusto mo naman? Masaya ka naman ba?
Oo naman. Oo naman.
Hmm.
Oo, okey naman siya talagang, um, siguro masabi kong okey din naman yung environment talagang, ah, siguro nga minsan nakaka-guilty kasi baka naiisip ko na baka tini-take for granted ko na, di ba? Na bakit kailangan ko pang mas magseryoso. So, ayun siguro
Ay oo. Kasi ano, eh, di ba, sa hirap ng buhay tipong puwede kang ma-guilty, yung tipong hala, yung iba nga walang trabaho tas ako pa gan'to-gan'to ako, di ba? So, ngayon kaya ko siya tinanong actually kung gusto mo yung trabaho, masaya ka ba kasi baka naman ayaw mo yung trabaho mo kaya ka nagpo-procrastinate, 'no? Kaya kaya ko siya tinatanong na gano'n. Kasi minsan, ayaw ng tao yung trabaho kaya dine-delay nila. Hindi sila nag-e-enjoy, kumbaga. Pero since nabanggit mo na gusto mo naman yung trabaho mo, masaya ka naman, okey naman yung environment, 'no. Baka nga may fragments pa, 'no, yun yung term mo kanina, eh. May fragments pa nang pagka-bata. Pero siyempre, mapapansin mo naman siguro 'pag sobra-sobra na yung pagpo-procrastinate mo 'no? Hmm. Nagka na-experience mo na ba yun? Yung tipong sobra talaga?
Oo. Ayun nga, eh. Oo. <laughs> Ayun nga, eh. So Oo, kaya ngayon talagang oo, humihingi ako ng payo kasi feeling ko kailangan ko na din talaga siyang ayusin. Kumbaga, hindi naman na talaga pa pabata, di ba? Ah, na-expose na din tayo sa mga ganitong sitwasyon sa buhay kasi talagang hinaharap na natin yung realidad. So, ayun, okey din. Siguro in-acknowledge ko din na mas okey na, ah, humingi ako ng payo ngayon kaysa mas hayaan ko siya, mas tumagal tapos, ah, may mangyari pang hindi ko inaasahan na baka talaga pagsisihan ko. So ayun, okey din talaga na parang, ah, tinanong kita o hin nanghingi ako ng payo. Pero siguro, pagdating ba sa mga ganitong bagay, ano yung mga praktikal na puwede kong gawin, yung mga mga ano, ah, yung mga parang puwede ko siyang gawin on a daily basis para ma-practice ko lang na wag nang ipagpaliban or talagang gawin na siya, eh, ah, sa sa mga free time ko or kung may ano Ano ba yung mga puwede kong mindset na puwede kong ma makuha or gamitin or kailangan meron ako para maiwasan ko na mag-procrastinate?
Hmm. Oo. Hmm. Ayun, ang ganda ng ano, ah. Mm. Okey. Mm, sige gan'to, 'no, pero ano, acknowledge ko muna yung mindset mo, kasi ang ganda niyan, eh, na ganyan naisip mo, tinanong mo na.
Mm. Salamat, salamat, oo.
Oo, kasi, yung iba, late na, yung tipong 30 dupa gano'n, nag-pro-procrastinate pa rin, gano'n, 40's na, late na. Pero ikaw kaka-start mo lang, gusto mo na agad ayusin, which is, ah, very good talaga, no. So ngayon, eto, siguro nakakaligtaan 'to ng karamihan. Yung environment kasi malaking factor yan, 'no. Kumbaga, maa-anal magkakaroon tayo ng analogy, sa about, sa suwerte na lang, 'no, baka mas madaling maintindihan, eh. Yung suwerte kasi, hindi yan talaga suwerte, yung suwerte, dumarating yan sa mga taong naghahanap no'ng opportunity, 'no. Hindi mo siya masasabi na, "Uy, sinuwerte lang siya kaya ganiyan, eh". No, kasi hinanap niya yung opportuniting 'yon, kaya niya nakuha, kaya siya, quote, unquote sinuwerte. Gano'n din sa procrastination. So, yung payo ko sa'yo, if, napapansin mo talaga na, nag-pro-procrastinate ka, masaya ka sa work mo, baka naman kasi yung environment mo, ka-procra-procrastinate talaga. Yung tipong, puro chichirya yung nasa harapan ng lamesa mo, tipong, hindi ka naghilamos sa umaga, hindi ka kumain ng almusal na maayos, 'no? Kasi, ano 'yon, eh, kumbaga yung mga small factors na 'yon, tumutulong 'yon, para ma-set yung utak mo, na, "Ah, hindi ko kailangan magtrabaho ngayon". Kumbaga, if, umpisa pa lang ng araw mo, si-net mo na yung sarili mo na, gumising ka ng 6:00 halimbawa, naligo ka, kumain ka ng maayos na almusal, 'no, high protein, o kaya nagkape ka rin, ganiyan.
<laughs> Mahirap 'pag gano'n, eh. Mm. Mm. <chuckles> Mm.
Ka ba ano 'yon, eh, kumbaga ibo-boost niya yung, ah, energy levels mo, 'no, kumbaga bibigyan ka ng happy hormones na, "Okey, itong araw na 'to, productive ako", gano'n siya. So, kapag binatuhan ka ng trabaho ng boss mo, sa kalagitnaan ng araw, sabihin natin tanghali, o hapon-hapon na yung tipong ano na kumpara natin siya sa ano, eh, dalawang tao, isang nag-prepare, for that day, at isang hindi. Most likely, 'pag binatuhan natin ng trabaho, yung dalawang yan, yung nag-prepare no'ng umaga, hindi niya ipo-procrastinate yan, tatanggapin niya 'yon, gagawin niya agad. Kasi, full of energy siya, 'di ba, kumain ka, naligo ka, ganyan, compared sa taong hindi nag-prepare, 'no, so, 'yon mapapayo ko. If ikaw, ise-set mo siya i-se-set mo siya agad, 'no, sa sarili mo, first thing in the morning, I'm sure pagdating ng hapon, tanghali, yung tipong tatamarin tayo, yung siesta time, hindi ka magpo-procrastinate. Kung mag-procrastinate ka man, eh, 'di, sige pagbigyan natin. Pero, chances are, baka hindi, kasi mataas yung energy levels mo, gano'n siya.
Mm. Ayan, oo. Ayan, maganda 'yon, ah, maganda yung sinabi mo, kumbaga, ah, sa una pa lang, sa simula pa lang ng araw, talagang i-practice na yung pagma-mind condition, talagang maging disiplinado na, 'no. Kumbaga para, mabigyan din ng cue yung katawan natin, yung utak natin, na, ngayon magiging seryoso sa pagtatrabaho, na talagang kahit anong, ah, kahit anong katamaran, 'di ba? Talagang in-anticipate mo yung katamaran o yung mga ganitong bagay. Pero, dahil inantipis anticipate mo siya, talagang magagawan mo ng paraan para maalis yung mga distraction. Okey 'yon, ah, talagang, ah, magagamit siya para din, ah, maiwasan tapos matulungan din. So, malaking bagay sa, sa mga ganitong hakbang, eh, talagang dapat i-identify kung sa'n ba nanggagaling o ano yung ugat no'ng, ah, pagiging procrastinesh bak o pagpo-procrastinate. So, ayun, okey na, do'n pa lang, alam na natin na, yung mga gano'ng maliliit na bagay pala, na minsan, eh, hindi napapansin, pero malaking epekto pala siya, 'no, kasi, ah, sini-set niya yung ano natin, yung outlook natin, pagdating sa performance sa trabaho, sa quality ng ng work mo. So, ayun, okey din siya na matukoy tapos magawan ng paraan, as early as possible.
Hmm. Oo. Hmm. Eh Mm. ikaw ba? Okey. Mm. Oo. Tama. Ikaw ba, ano ka ba, work from home ka ba?
Ako hindi, ah, pumapasok talaga ako.
Ayan, okey. That's nice, 'no, kasi 'pag pumapasok talaga sa onsite, iba, eh, iba-iba 'yon, eh, 'di ba? Kaya, kaya ko siya tinanong, eh, kasi, kailangan mo talaga gawin yung, ah, setting kumbaga. Tipong, ah, i-pre-prepare mo talaga yung katawan mo, para hindi ka talaga mag-procrastinate, 'no? Kumpara mo sa mga, gumising lang tas nagdamit. <chuckles> Kung naligo ka sa umaga, tapos kumain ka, eh, 'di, go ka talaga niyan, 'di ba?
Oo. Nahihiwalay mo talaga. Mm. <chuckles> Mahirap, oo. <chuckles> Ayan, oo, dahil do'n, maraming salamat at talagang malaking tulong 'to, para, ah, maagapan natin yung gan'tong problema sa sa, ah, mas maagang pas posibilidad. Kaya ayun, maraming salamat ulit.
Mm.